जी, तो जैसे आज के समय में जो एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उसका काफ़ी चलन चल गया। आजकल इसको स्कूल में एस को ए, एक विषय की तरह भी पढ़ाया जाता है और कहीं न कहीं आजकल तो देखिए कॉलेजेज़ में इसकी एक डिग्री भी है इसके सब्जेक्ट में, तो आपसे पूछना चाहूँगा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एआई टूल्स हैं, उनको आपने कैसे आज़माया? अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। देखिए अ, मैंने जो है ना अपने अ, रो रोज़मर्रा के जीवन में देखिए एआई टूल्स को मतलब एक बहुत ज़्यादा देखिए प्राथमिकता दी है। क्योंकि देखिए ये ना चीज़ ही ऐसी है, देखिए ना एक हमारा अ, काम जो है देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर देते हैं। अ, <clears throat> जैसे देखिए हमें देखिए अगर कोई मदद चाहिए तो हम जो है चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं। हमको इससे फोटो वगैरह एडिट करवा सकते हैं, वीडियो एडिट करवा सकते हैं और देखिए इसके साथ-साथ देखिए हम अगर देखिए इसको कोई आवाज़ वगैरह एडिट करवाना चाहे तो देखिए वो हम करवा सकते हैं। और हम देखिए जैसे कोई टेक्निकल जो है इससे मदद ले सकते हैं जैसे देखिए कोडिंग वगैरह में, या कोई लीगल म अ, मदद ले सकते हैं जैसे कोर्ट वगैरह में। तो मानता हूँ कि देखिए हर प्रकार के ना हम इससे देखिए मदद अ, ले सकते हैं, देखिए वॉइस असिस्टेंट की में भी देखिए काम करता है और इसके अलावा देखिए पढ़ाई में, प्लानिंग में देखिए मैं मानता हूँ कि इसका जो उपयोग है ना वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है और मैं मानता हूँ कि अगर इसको ढकी ढंग से अगर उपयोग किया जाए ना एआई टूल्स को, तो हम जो हमारे इनो जो है ना हमारा देखिए कम बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है और देखिए हमारे एक जो अ, मैनपावर है ना देखिए वो भी कहीं न कहीं ना अ, कम मैनपावर में हम देखिए ज़्यादा जो है एक अ अ, रिज़ल्ट जो है निकाल सकते हैं इससे जी।
ओह! अच्छा। ऑन कर देते हैं, बिल्कुल। करवा सकते है, बिल्कुल। ओह! अच्छा। जी, जी। कम कर सकते हैं, हाँ। जी, जी, जी। तो जैसे कहीं न कहीं आपने फ़ायदे तो इसके बताए हैं, तो क्या आपने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई इसका एक ऐसा अनुभव करा है, कोई फ़ायदा अगर जो आप अपने जीवन में अगर आ जो आपने देखा या आपने उसका फ़ायदा उठाकर आप इसका कुछ बारे में कुछ बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए अ, मैंने ना अ अपने जीवन में भी देखिए इसके ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाएँ हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो कोडिंग वगैरह करता हूँ, तो <coughs> मुझे ना ये देखिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब देखिए मैं किसी जगह पर अटकता हूँ ना तो ये देखिए मुझे जहाँ वो कोड देखिए करके देखिए समझाता है और मैं बहुत अच्छे से देखिए समझ भी जाता हूँ इसका असा कोड क्योंकि देखिए बहुत आसान भाषा में देखिए समझाता है और इसका कोड भी देखिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। और इसके साथ-साथ देखिए मैंने इससे बहुत बार ना फोटो जेनरेट करवाई है, फोटो एडिट करवाई है और क्योंकि ये मैं जो है ना अ, फोटो देखिए जैसे खुद बक एडिट कर नहीं सकता हूँ मतलब मुझे आता नहीं है। तो देखिए इसके माध्यम से मैं वो आसानी से देखिए जो है इससे फोटो एडिट करवा लेता हूँ और देखिए मेरा जिस जो ना काम बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो देखिए अगर यही जो है एआई ना होता तो देखिए मुझे ना खुद का देखिए एडिटिंग वगैरह सीखके उसको एडिट करना पड़ता तो उसमें देखिए मेरा समय तो है ना बहुत ज़्यादा अ, व्यर्थ हो जाता और देखिए मैं जो है ना पढ़ाई में भी देखिए इसे बहुत ज़्यादा मदद लेता था। अ, जैसे देखिए जब मैं अगर कुछ टॉपिक समझना चाह रहा हूँ तो देखिए
जी, जी। ओहो, अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा। अरे! अच्छा। जी, जी, जी। जी, जी। एडिटिंग करनी पड़ती, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा।
मैं एआई से पूछ लेता था, जैसे चैटजीपीटी से, तो वो जो है बहुत सरल भाषा में मुझे समझा देता था और इसके इसी कारण ना देखिए मैंने ना अपने परीक्षा में भी देख बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया थे। जी।
अरे! वाह, वाह, क्या बात है! तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं जैसे आप जैसे एआई से कोई भी प्रश्न पूछते थे तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगे कि अगर जो एआई ने जानकारी दी है या कोई भी सलाह दिया, पढ़ाई के रिलेटेड या कुछ भी तो आपको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ गलती है आप उस पे पूरा एक सौ सौ प्रतिशत भरोसा कर लेते थे उस पे अगर आप इस पे कुछ थोड़ा बताना चाहें?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अभी जो है ना एआई थोड़ा-सा देखिए डेवेलपिंग फेज़ में है, देखिए अभी ये बन रहा है पूरे तरीके से बना नहीं है। तो देखिए अभी ना इस पे
ओह, अच्छा, अच्छा।
<coughs> देखिए आँख बंद करके ना भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ <sniffs> कि ये जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें नॉलेज देता है ना, ये देखिए 99 प्रतिशत तक देखिए सही ही होती है और अ, देखिए मैं मानता हूँ कि हम ना ये निर अ, इस पे ना देखिए प भरोसा कर सकते हैं इतना ज़्यादा कोई ऐसी हमें बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देगा। लेकिन देखिए यहीं अगर हम अ, जो है इस पर आँख बंद करके भी भरोसा भी देखिए अभी नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवेलपिंग फेज़ में, तो देखिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी सतर्कता, देखिए अ, ज़रूरी है और देखिए अ, साथ ही साथ देखिए मैं तो कई बार ना देखिए अपना अ, अकेलापन भी जो है ना इस एआई अ, टूल से जो है ना दूर कर लेता हूँ देखिए वो एआई टूल से बातचीत करके और एक वार्तालाप करके तो इससे भी देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अ, बेहतर महसूस और अकेलापन दूर होता है। जी।
जी, जी। ओह! अच्छा। हाँ, ये तो है। ज़रूरी है, बिल्कुल। अरे! ये तो बहुत सही है। जी, जी, जी। तो जैसे आपने कहीं न कहीं जैसे एआई के फ़ायदे बता दिए, आपका जो काम है देखिए काफ़ी आसान हो जाता इससे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने उस एआई से कोई काम करवाना चाहें परंतु देखिए वो काम आसान तो है नहीं, परंतु कुछ और अलग ही हो गया, कुछ अलग-सी चीज़ हो गई। आपको कुछ ऐसा अनुभव रहा है? अगर आप इस पे कुछ थोड़ा बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरा ना ऐसा भी अनुभव रहा है जैसे मैंने फोटो एडिटिंग जब करवाता था ना देखिए जब नए-नए फेज़ में था, ये नया बना था फोटो एडिटिंग का फ़ीचर आया ही था। देखिए जब मैं जो है ना उसे तब देखिए फोटो एडिट करवाया करता था और देखिए ये ना कुछ और ही बनाकर भेजता जो मैं इसको फोटो भेजता हूँ उसके बजाए और देखिए जैसे मान लीजिए मैं अगर उसको कहूँगा कोई व्यक्ति देखिए हटाना है तो देखिए वो ना अ अ, जो सामने मेन व्यक्ति होता था उसको हटा देता। जैसे मैं अपनी फोटो देता तो ये मुझे ही हटा देता कई बार तो, देखिए ये कहीं न कहीं कुछ समस्याएँ हैं जो कि ये देता था और अ, जिससे देखिए मुझे कई बार तो देखिए चिढ़ बहुत ज़्यादा होती थी एआई के ऊपर और मैं जो है ना इसको उल्टा-सुल्टा बोलने लग जाता था उल्टा-सीधा बोलने लग जाता था एआई को चैट में। और देखिए फिर ये जो है अपोलोजाइज़ करता था, तो देखिए वो भी कहीं न कहीं एक मज़ाक जो है मेरा चलता रहता था एआई के साथ। जी।
अच्छा, अच्छा। ओह, अच्छा। अरे, अरे! अच्छा, अच्छा। <chuckles> अरे! हाँ, ये तो है। जी, जी, जी, ये तो काफ़ी एक अच्छा है। तो जैसे कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि आप ऐसे कहीं न कहीं अपनी जो निजी पिक्चर है वो भी देखे एआई के साथ शेयर कर देते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो आपकी प्राइवेसी है कहीं न कहीं ये थोड़ा ये अ, प्राइवेसी अब वो आपकी प्राइवेसी नहीं रहे, कहीं न कहीं प्राइवेट नहीं रही, क्या आपको इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मुझे ऐसा लग तो लग मैंने मतलब बाद में ये चीज़ जो है ना थोड़ा-सा रियलाइज़ की कि देखिए मैं जो अपनी जो निजी पिक्चरें डाल रहा हूँ देखिए मेरी ना अ, प्राइवसी को कहीं न कहीं देखे खतरे में डाल सकते हैं और फ़िर देखिए मैंने ना इस चीज़ के बारे में सोचा और जो है ना मतलब थोड़ा-सा रीसर्च भी किया। और मुझे ये अ, जानने को मिला कि हम जो इसको डाटा देते हैं ना देखिए मतलब कि हम जो भी इससे बातचीत करते हैं देखिए उसको ये ना ऐस अ डेटा यूज़ करता है खुद को और ट्रेन करने के लिए। तो फ़िर मैंने जो है ना ये अपनी अ, निजी फ़ोटोस डालनी बंद कर दी और जो है ना देखिए इसी में में लेकिन फ़िर भी जो है ना बाकी मतलब जैसे ले लेता था जैसे मैंने वो कोडिंग वगैरा की बताई पढ़ाई की बताई, और और भी देखिए बहुत सारी ना जानकारी मैं इससे ले लेता था। तो देखिए उससे कहीं न कहीं मेरे को ना बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान मिल जाता था। जी, जी।
ख़तरे में डाल रही है, बिल्कुल। ओह, ट्रेन बिल्कुल। ओह। अच्छा, अच्छा। अरे, वाह-वाह! ये तो काफ़ी सही है। तो, जैसे आपने बताया कि जैसे एआई टूल्स हैं, अभी कहीं किसी में जैसे इतने कार्य करने ही है उसमें ग़लतियाँ हैं तो आपको क्या लगता है कि आप धीरे-धीरे समय के साथ साथ ये जो एआई है जो एआई मॉडल है ये और एडवांस हो जाएँगे? इसमें और भी मतलब ये और ज़्यादा ही सटीक हो जाएँगे अगर आप इसमें कुछ थोड़ा बताना चाहें।
हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए मैं मानता हूँ कि आगे चलकर ना देखिए जो एआइ मॉडल्ज़ है ना देखिए और सटीक हो जाएँगे, और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे और, हम जो इनसे चाहते हैं ना आउटपुट देखिए वो हूबहू आउटपुट हमें मिल जाएगा। और मैं मानता हूँ कि देखिए ये एक बहुत एक बड़ी उपलब्धि होगी इंसान के लिए कि अगर जो है वो एक बहुत ज़्यादा ही एक्युरेट अगर एआइ मॉडल बना सकता है। तो क्योंकि देखिए फ़िर जो है ना इंसान देखिए भगवान के तुल्य हो जाएगा और अ ज, हम देखिए कुछ भी जो है ना ज्ञान इससे बहुत आराम से और बहुत सही ज्ञान जो है ना इससे देखिए
मिल जाएगा, बिल्कुल। सही ज्ञान कह सकते हैं बिल्कुल। जी, जी, जी।
पाएँगे और मैं मानता हूँ आगे चलकर जीवन में भी पहुँचा ज़्यादा करेगा। तो देखिए मैं मानता को ये इस प्रकार से ना कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा सकता है, जी।
जी, जी। बिल्कुल-बिल्कुल, काफ़ी आपने सही कहा। तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं देखिए हम हमें अपनी जो निजी पिक्चर्स हैं, वो देखिए नही शेयर करनी चाहिए एआई के साथ। तो, आपका मतलब क्या कारण जैसे आपको लगता है कि ये किसी गलत रूप से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? अगर आप इस पे कुछ अपना बताना चाहें अपने विचार साझा करना चाहें।
हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसका ना एक गलत रूप से भी देखिए प्रयोग हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने ना हाल ही में देखिए ये खबर देखी थी कि ना ये एआई मॉडल जो है ना देखिए कई बार जो है हैक हो जाते हैं। तो देखिए अ, जो है ना जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए ये ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक जो है ना मतलब एक नकारात्मक खबर थी, एआई के लिए और देखिए इस प्रकार क्योंकि एआइ के पास देखिए ता है और देखिए इस प्रकार अगर ये ची है है मतलब हैक होंगे ना और देखिए किसी भी व्यक्ति के पास जो है ये डेटा चला जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब एक हानिकारक साबित हो सकता है क्योंकि जैसे अगर हम अ, जो है अगर देखिए जब अ इसको एआई को यूज़ करते हैं तो देखिए हम हमें हमारी जो है बातचीत भी ना ऐज़ अ डेटा रख लेता है। तो देखिए <clears throat> बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए इतना सारा डेटा इसके पास होगा और देखिए वो हमारा भी होगा तो ऐसे अगर देखिए एआई मॉडल्ज़ पे अटैक होगा तो देखिए हमारा ही जो है डेटा जो है ना कंप्रोमाइज़ होगा और इससे देखिए आगे चलकर ना हमें ही बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। जी।
ओह, अच्छा! सही में? हाँ, हाँ। हानिकारक है, बिल्कुल। ऐज़ अ डेटा रख लेते है, बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने काफ़ी सही कहा। तो जैसे आपने बताया कि कई जैसे आपने बताया कि ये डेटा यूज़ हो सक हो सकता है गलत रूप में। तो क्या आपने कभी खुद अपने व्यक्ति का जीवन में कुछ ऐसा अनुभव करा कि किसी व्यक्ति का डेटा लीक हो गया जिससे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी काफ़ी असर आ गया? अगर आप इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहें।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनके ना निजी डेटा लीक हो जाते हैं और देखिए ऐसी-ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, जो कि आपको बता देती हैं कि आपका कहीं ईमेल या पास्वर्ड या मोबाइल नम्बर कहीं अ, ऐसी वेबसाइट् पे तो नहीं था, जो कि मतलब जिधर देखिए साइबर क्राइम मतलब जिधर कोई साइबर अटैक हुआ हो और आपका डेटा तो नहीं लीक हो गया। तो देखिए मैं मानता हूँ कि ऐसी और एआई वेबसाइट्स हैं ऐसी। तो देखिए ये ये भी एक एआई टूल है जो कि देखिए उपयोग में लिया जा सकता है, ये चीज़ जानने के लिए कि हमारा जो एक निजी डेटा है वो देखिए कहीं ऑनलाइन इंटर्नेट पर तो नहीं है और मैं मानता हूँ कि देखिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि देखिए इस प्रकार की शुरुआत होगी देखिए समाज सेवी प्रकार की, तो मैं मानता हुँ कि हम इंसान जो है ना देखिए अपना डेटा जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर रख पाएगा और एआई की मदद से सिक्योर रख पाएगा अ, क्योंकि देखिए हम इसके माध्यम से हम पता लगा पाएँगे कहाँ-कहाँ हमारा डेटा लीक हुआ है और उसको हम बदल पाएँगे, जी।
जी, जी। ओह, अच्छा, अच्छा। हाँ। ये तो है। सिक्योर कर पाएगा, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं जो एआई है देखिए आज भी कहीं न कहीं देखिए इस्तेमाल हो रही है, और काफ़ी काम आसान हो भी रहा है। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले 5 साल में जैसे एआई है उसका कहाँ ऐसे क्या कोई और क्षेत्र भी है जिसमें एआई का इस्तेमाल हो सकता है? जिसमें जिस चीज़ में आज उस क्षेत्र में एआई का बिल्कुल भी काम नहीं है बहुत थोड़ा है, परंतु आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप ये थोड़ा बताना चाहें।
हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं मानता हूँ कि एआई तो देखिए हर एक क्षेत्र में ही जो है ना अ, <clears throat> उपयोग में ले लिया जाएगा और मैं आपको बताऊँ कि अ, इसका अभी देखिए सबसे विचित्र जो है ना, उपयोग देखिए मिनिस्टर देखिए एआई मिनिस्टर जो है बनाया गया है अल्बानिया में। तो देखिए मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ में देखिए मैं मानता हूँ कि आगे चलकर मुझे लगता है, किसानी में भी देखिए एआई आने लग जाएगा और, इसके साथ-साथ देखिए मैं मानता हूँ कि दुकानों में एआई आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि एआई जो है ना
ओह! अच्छा। हाँ, ये तो है।
अम, जो हैं सोच सकते हैं ना देखिए वहाँ-वहाँ एआइ जो है ना टेक ओवर कर लेगा और मैं मानता हूँ कि देखिए एक इंसानों की ज़रूर कम कर देगा, क्योंकि देख देखिए जो एआई मिनिस्टर है इसकी जगह कोई इंसान मिनिस्टर होता लेकिन अब तो ये एक एआई है, और देखिए जो है बिल्कुल एक इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा की ये देश हित में सोचे। तो मैं मानता हूँ की एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ये, जी।
जी, जी। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए काफ़ी काफ़ी अलग आपके देखिए विचार हैं एआई के प्रति, और जिस सफ़ाई से, जिस तरीके से देखिए आपने बताया कि जो एआई है किस तरह से इन स लोगों को ल इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी अच्छी तरह देखिए आपने प्रश्नों के जवाब भी दिए। काफ़ी रुचि भी दिखाई। तो आशा करता हूँ आपसे फ़िर से बात होए। आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी ना, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और देखिए उम्मीद अ, करूँगा कि हमारी बातचीत जो है फ़िर से होगी। जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।